Ya ya ya ya- ya. Oke, oke Mas, terus, eee, tadi kan Masnya, juga sempet bilang apa namanya, suka banget lah sama telur ini nah sebenernya, apa ya, eee, suka sarapan telur ini sewaktu-waktu atau s eee, misalkan lagi sakit, suk ternyata pengennya bubur gitu atau tetep telur Mas, misalkan walaupun sakit gitu?
Oh, eee, kalau namanya udah ar urgensi ya atau t atau keharusan sih u bubur dulu sih Mas, karena kan ada beberapa contoh kalau kita lagi radang, ya kita nggak bisa makan telur yang diceplok atau digoreng kan itu kan goreng ya termasuk ada minyaknya jadi nggak bisalah kalau lagi iya jadi, eee, ya tahan dulu, ya paling kan, kalau sakit diare pun, eee, bubur tambahannya apa nih telor rebus tuh telor yang bulet gitu aja sih Mas, paling jadi kayak heeh, ditahan-tahan dulu aja gitu.
Oh ya ya ya ya. Oke minyak ya, mhm. Iya. Telur ya ya menarik menarik, <chuckles> sempet dipaksa gitu ya sempet dipaksa kecil makan telur 3/4 gitu ya sampe enek, mmm, tapi, suka ya waktu kuliah gitu ya. <laughs> Menarik sekali sih itu terus, ya ya ya ya terus, eee, kalo nge-gym tadi tuh kan memakan telur juga ya itu telurnya diapain sih Mas? Direbus atau di 3/4 juga?
<chuckles> Iya bener. Sampai akhirnya suka <chuckles> iya. Jadi favorit iya. Eee, iya bagusnya direbus cuman, eee, ya bebaslah selama itu masih mau telor dadar juga nggak papa kok sebenarnya kok aku tanya, eee, PT nggak papa selama memang nggak di nggak dimacem-macemin gitu, eee, ya oke aja kok namanya telor mah boleh-boleh aja sih semuanya gitu.
Oh nggak papa juga? Oh, tapi kan kalo digoreng Mas, jan pake minyak otomatis nambah kolesterol gitu ya jatuhnya gitu.
Mhm. Betul betul, iya nah makanya kardionya harus lebih kenceng atau enggak memang jangan banyak terlalu banyak Mas, jangan sampai kerendem minyaknya gitu aja sih sebenarnya sih.
Wah iya itu Ah, iya padahal yang bikin enak itu Mas, kalo misalkan <chuckles> misalkan kerendem banget gitu ya, ah, itu enak sih tapi memang nggak sehat betul gitu oke Mas, menarik banget sih ceritanya dari yang awalnya dipaksa sampe sekarang jadi suka gitu ya sama sarapan telur jadi favorit gitu ya, wah terima kasih banyak Mas, sudah cerita-cerita soal, sarapan favoritnya, iya semoga bisa jumpa lagi ya Mas, ya, sampai jumpa selamat malam. Yo.
Iya <chuckles> bener bener. Iya waduh enak tuh. Iya. Eee. Iya. Sama-sama Mas, terimakasih juga, udah mendengarkan. Oke sampai jumpa. Yo.

Iya ya ya, menarik menarik menarik gitu ya. Ya ya aku tuh juga, eee, pernah juga sih, Mas, di, eee, Jepang gitu ya ternyata orang-orang itu sarapan bukan telur juga, Mas. Disana itu, sarapannya malah kari loh lebih berat tuh, Mas, ya. <laughs>
Iya. Nah bisa. Memang bisa kadang ya aku juga waktu ke Jepang juga aku ngelihat, eee, beberapa ada yang langsung berat tapi mungkin kalau kalau menurut aku ya, sebenarnya kalau di dunia ini yang yang, eee, rata-rata ya generalnya sih, enteng ya namanya sarapan jadi kayak antara telur atau enggak, eee, mungkin roti, sandwich dan segala macam atau buah bahkan, eee, ada kalau cewek-cewek kadang kadang buah doang atau salad gitu jadi, eee, lebih ke arah iya lebih lebih enteng lah untuk untuk milih jangan terlalu berat sih kasihan, perut karena kan baru baru ini ya apa, baru bangun juga gitu ya.
Mhm. Mhm. Enteng ya? Oh, ya. Lebih enteng ya. Oke oke oke, aku sebutin satu lagi, Mas, buat sarapan, eee, nanti di akhir aku mau tanya, Mas, eee, rating dari semua yang aku sebutin mana yang paling favorit, Mas, ya. Jadi aku mau sebutin satu lagi, Mas, oh aku pernah tahu orang itu sarapan, nasi pecel, Mas.
Ya. Iya. Ah, oke. Oh ya, mhm, di daerah mungkin Jawa Timur ya, itunya ya?
Ya nasi pecel tapi bukan ini ya Jawa Timur bukan pecel ayam gitu bukan nasi pecel yang sayur jadi, kalau, eee mungkin diistilahkan salad gitu ya bisa jadi ya. <laughs>
Ya ya, mhm, paham. Iya ya ya, bener. Tapi ada bumbu kacangnya gitu lah ya bisa dibilang, ya.
Iya udah pernah makan, Mas, sebelumnya itu?
Udah udah lah udah lah. Cobain makan itu makanan Indonesia, iya pernah. Cuman gak dijadiin sarapan sih aku biasanya Mas gitu.
Udah ya. Oh oke.

Oke. Tapi ada kenangan-kenangan masa kecil gitu nggak, Mas? Misalnya dulu waktu kecil, eee, suk suka suka telor gitu misalnya, Mas?
Oke. Iya iya. Justru justru aku inget, eee, jadi waktu kecil itu cukup dipaksa, aku tuh nggak suka. Sering disuruh makan telur setengah mateng kayak gitu tuh, ya. Kan karena sehat kan, telur 3/4 mateng, sering banget waktu kecil telur rebus yang bulet-bulet, gitu. Wah, itu sering banget dan aku nggak suka, aku inget tuh SD, SMP gitu, aku nggak suka. Tapi semenjak kuliah malah jadi kayak, telur ini kok jadi favorit ya, dan juga aku kan olahragawan ya, Mas, ya, maksudnya, ya konsumsinya diwajibkan banget ya, mungkin sehari bisa 3, 5 kadang-kadang gitu, jadi, eee, sebenarnya kalau bisa dibilang kalau memang enggak enggak, apa ya, enggak body builder banget tuh, eee, kuning juga enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa kok, iya, asal asal jangan asal jangan enggak enggak, apa ya, berlebihan dan enggak keluar keringat kitanya, eee, nanti bisa bisulan dan lain-lain, gitu kan. Kan karena dia ada kolesterol juga, tapi ketika memang itu, eee, apa namanya, kita enggak terlalu pengen yang sampai kayak body building banget, enggak apa-apa kok, Mas, itu, kut eee, kuningnya dimakan juga, enggak harus putihnya doang, gitu.
Mmm. Oh, gitu. Heeh. <laughs> Oke. Iya iya. Putih telur, Mas, ya. Oh, kuning juga nggak papa? Oh. Heeh heeh heeh. Oke. Kuning kuningnya nggak apa-apa, eee, selama berkeringat gitu, Mas, mengeluarkan, eee, aktivitas lah, gitu ya.
Eee, iya, Kak, eee, kita ada, mhm, kardio juga lah gitu, ya kan.
Kardio, oh, iya iya iya iya. Menarik menarik, Mas. Terus Mas, eee, tadi sempet bilang, eee, sempat dibilang, dipaksa gitu ya wak sama keluarga waktu kecil makan telur ya tiga perempat mateng lah gitu, itu rasanya gimana, Mas, masih inget nggak? Apakah rasa enek atau gimana tuh, Mas, dulu? Amis, ya?
Iya iya. Iya. Nah, setengah mateng. Iya, enek ya, amis, gitu kan, ya, maksudnya kayak ada rasa, iya, kayak ada rasa amis lah, mungkin kan lebih lebih namanya anak kecil, kayak lebih sensitif, lebih kayak banyak macemnya pete masih terlalu apa pemilih picky gitu kan, jadi kayak kalau kalau kalau udah dewasa gini, namanya manusia juga ya, udah ada adaptasi, adaptif gitu kan, kita adaptasi dengan dengan telur. Terus mikir, sehat ya, dan memang, ternyata malah enak kok, demen aku malah, kayak kadang-kadang ada orang yang makan kuningnya, aku yang makan kuningnya gitu, ada ada orang tuh muncul. Heeh gitu sih, Mas, jadi
Sensitif, ya. Oke oke. Iya. Oke. Iya iya iya iya. Jadi, lama-lama adaptif, gitu ya sehingga waktu kuliah tadi kok ngerasa telur jadi enak ya, gitu. Akhirnya kebawa sampe sekarang, eee, suka telur ceplok, gitu ya. Mas, aku ju eee, ket eee, pertanyaan iseng, Mas, jadi, telur ceplok seperti apa yang Masnya suka? Ap kan ada orang suka telur ceplok pinggirnya garing gitu ya, pinggirnya garing banget, tengahnya masih creamy. Nah, kalo Kakaknya eee, Masnya tipe yang seperti apa?
Iya. Mmm. Iya. Iya, betul. Oh, iya iya iya. Iya iya, bener bener bener. Beda-beda ya. Iya. Iya.